Herkesin hayatında yaşadığı zor günler olabiliyor. Eee, bu zor böyle yaşadığın zor günlerde umudunu kaybetmemeyi nasıl başarıyorsun?
Yani, şöyle, emm, tabii ki umudumu kaybettiğim zamanlar oluyor ama oradan çıkmak için de, emm, o yaşadığım şeyin geçeceğini kendime hatırlatmak umudumu tekrar yeşertiyor diyebilirim. Emm burada
Hımm, anladım. Peki biraz somutlaştırmak için bana böyle bir eee, bir, ne bileyim, aklında kalan ya da seni en fazla etkileyen ya da son dönemlerde yaşadığın zor bir dönem, eee, oldu mu? Eee, o anda umudunu koruduğun, korumaya çalıştığın bir anın. Ne yaptın? Yanında kim vardı? Seni ayakta tutan ne oldu? Biraz bahsedebilir misin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Evet.